Ừm, đúng rồi, mình cũng đồng ý bạn, thì cái nụ cười mà thời thơ ấu là cái nụ cười mà rất là khó để tìm lại, à, khi mà bản thân mình lớn lên. Thì, ờ, ừm, không biết là cái lúc đó cái lúc mà, ừm, thì không biết là cái lúc đó mà có rất là nhiều người bạn chơi cùng với bạn, vậy thì sau này lớn lên thì những cái người bạn đó, ừm, còn mình còn giữ liên lạc với nhau không?
Ừm. Ừm, chuẩn luôn. Ừm, vẫn còn nha, nói chung là vẫn giữ liên lạc với nhau luôn. Ừm, ừm, đúng rồi.
À, thế hả? Wow, vậy là rất là đáng quý đó. Thì không biết là thì không biết là những người bạn đó có có còn nhớ những cái kỷ niệm đó giống bạn không?